mente. Oye, cuéntame. ¿Tienes ahí por algún ahí por alguna prenda que te haga sentir seguro? En el clóset, que digas: "Esta me la pongo, y me la pongo, y me siento segura".
Sí, por supuesto. <chuckles> Claro que sí. Eh, fíjate que me encan he cambiado con los años físicamente, he cambiado también en cuestiones de, ay, si se puede decir, hormonas. <laughs> Entonces, mi temperatura ha cambiado bastante. Entonces, han han pasado los años y, bueno, cuando era muy joven era muy friolenta. Eh, ahora es todo lo contrario. Entonces, ay, ya todo mundo está muriéndose de frío, y yo me muero de calor. Entonces, he optado por prendas muy frescas, sobre todo del tipo de algodón, esas que son como muy suavecitas. Ah, también esa parte, geniales. Exacto. Entonces, el algodón es así como mis prendas favoritas de algodón. To to todo lo que sea de algodón me encanta. Entonces. <laughs>
Guau, cuéntame. <laughs> Guau, ahora ya, ya no. <laughs> Claro, son son más frescas, sí. Sí, no, la verdad. Claro, entonces la tela que sea algodón. Pero, por ejemplo, tienes una blusa preferida, un vestido que siempre digas, este me pongo, y me siento segura, cómoda.
Sí, definitivamente las los de algodón, pero me gusta mucho la ropa, eh, holgada. O sea, lo que es tipo pants, eh, tipo playera, o sea, no, eh, eh, digo, ya ya no soy tan joven, pero ay, no, las blusas me hacen sentir atrapada. Entonces, sí las uso para eventos especiales, o sea, una blusita más presentable, por decirlo así, si voy a una boda, un cumpleaños, ahí sí está la ropita como más, este, acorde a mi a mi figura, eh, más, este, un poquito más elegante. Pero cuando estoy en en vi día a día, yo soy de pants, tenis y playera, y todo tiene que ser lo más fresco que te puedas encontrar, y lo más delgado posible.
Ándale, muy bien. Ajá. Exacto. Muy bien, sí. Claro, entonces ¿donde tú vives hace calor, o es porque ya cuestión de tiempo, ahorita sientes tú calor siempre aunque haga aunque esté fresco, aunque haga frío?
Fíjate que sí cambié con los años, eh, sí cambié en mi cuestión de de de sentir calor, entonces, ay, yo tengo calor todo el tiempo. Entonces, aunque haga frío, yo, o sea, no sé, sea de ma de mañana y esté haciendo ese frío de que hast hasta hay neblina por ahí. Yo ando con chalequito cuando mucho, ¿no? O sea, ya la chamarra me pica, me pica. Por ejemplo una chamarra de manga larga, me pica las manos, ya no la soporto, siento que me estoy que me estoy asando. Entonces, aunque esté haciendo mucho frío, yo ando con mi chalequito, mi playerita, mis tenis y mi pants. O sea, me siento segura, y me siento muy cómoda, la verdad.
<laughs> Ajá. <laughs> No, pues, cómoda. Sí, la verdad, supercómoda. Y, por ejemplo, eh, ¿tienes alguna anécdota de que, bueno, a lo mejor fuiste a una fiesta y, pues, en el momento que llegaste, pues, guau, dijeron: "Eh, oh, mira, qué bien se ve, que me gusta mucho su su look". O, no sé, que llegaste, y que sorprendiste a alguien cuando ibas vestido de a lo mejor como ibas vestido, y aparte como portabas l tu ropa.
Sí, fíjate que eso me pasó, sobre todo cuando era más joven. O sea, ahí sí todavía buscaba esa parte de de verme de sentirme y verme bonita, ¿no? Ah, <laughs> en esa parte de la juventud, eh eh, lo que sí es que oye, a veces, pues te querías como, bueno, no sé, lucir súper bien, ¿no? O sea, sub verte súper bien. Te elegía cierto tipo de vestidos que me encantaban mucho los vestidos ajustados en mi época de juventud, o las faldas un poquito cortas, tacones altísimos, hablamos quizá del 12. Entonces, a mí me encantaba. Entonces, en esa época sí, no me importaba. <giggles> Eh, lo que nunca se me ocurrió fue llevar chanclitas, eso no fue una gran idea. <laughs> Entonces, ahí vas del tacón, ya después de un cierto ta ratito querías aventar los tacones, de ahí, ya los aguanto, entonces
Muy bien, sí, claro, se vale. Claro. Guau, súper altos. <laughs> S sí, ya que eran las fiestas y bai y había baile y todo, ¿no? Ya me imagino.
No, una boda, por ejemplo, o sea, que es donde la mayor parte se superarregla, te echas todo lo que encuentras por ahí, el perfumito, el el toque, el vestido muy especial. Entonces, sí me gustaba vestir acorde al evento, ¿no? Entonces, obviamente habían lugares donde te decían: "Pues tienes que ir de etiqueta, o tienes que ir de de jardín". O sea, ya tenían eran como más específicas. Entonces, sí me gustaba ese tipo de ropa, o sea, vestidos largos, este, zapatillas muy altas, dependiendo el momento. Entonces, sí, a veces sacrificaba, este, moda por, este se por por sent sentirme cómoda, o sea, sí lo llegué a sacri sacrificar muchas ocasiones.
Claro. Claro, pues mejor. <chuckles> Sí, la verdad me imagino. Y, por ejemplo, me imagino que cuando ibas, eh, con esos vestidos que dices que que con las zapatillas altas y todo, ¿no? Pues tenías que ir, pues, derechita, ¿no? Y, pues, en eh, como ya hay veces que ves que te hacen de qué, ah, no, tienes que ir dere e enderézate, o algo así, ¿no? Entonces, eh, a lo mejor, eh, te sentías más segura ¿no? Entrar a una fiesta y, pues, llegar con ese vestido, zapatillas, ¿no? Que todos te voltean a ver, y, pues, tú te sientes como importante, ¿no?
<chuckles> Exacto. No, por supuesto que sí. Aparte, este, ah, en algún momento, mi abuelita decía: "Tienes que caminar con un libro", y ahí te ponía el libro en la cabeza. Entonces, "tienes que caminar derechita", y yo así de pero: "¿Y esto para qué?" ¿No? Entonces, nunca pensé que fuera a servirme. Te voy a ser honesta, pero <laughs>
Claro. Las abuelitas siempre, pero te sirvió, me imagino, ¿no? Para que te acordaras, y derecha, y te parabas, ¿no?, derechita. <chuckles>
Sí, sí, sí, sí. No, y luego decían, a ver, pue cuando empens empecé a andar en zapatillas, por ejemplo, que no no está nada fácil. E en mi época no había tanto, bueno, no sé si no había, o yo elegí ese tipo de zapatillas donde no está la la plataforma, a veces eran muy delgadas de la parte inferior.
Sí, está difícil, la verdad. Oh, sí, que era como solamente un piquito, ¿no?
And y y eran muy delgaditas. Entonces, después de un rato ya te dolían los pies, ya te dolía porque, pues, era como si tu punta del pie soportaba todo tu peso de todo el día. Entonces
Uy, muy pesado.
Exacto. Entonces, en algún momento también en mi carrera, este, yo estaba estudiando para contador en ese momento de mi vida, pues yo iba de tacón y ve y arreglada, ¿no? A mi traba a mi escuela por por cuestión de presentación, por el tipo de de mate de de escuela que estaba yo estudiando. Entonces, al principio fue dificilísimo porque no, no me salía, la verdad. <laughs> Caminaba raro. <chuckles>
Claro. Sí, pues a lo mejor no puedes estar cómoda, ¿no? Eh eh, con todo lo que tenías que ponerte para ir a vestida a la universidad. Imagino que, pues, también las clases, y todo, pues, no era o como una ropa cómoda para estar todo el día, ¿no?
Pues fíjate que con el tiempo me fui acostumbrando. Eh, en esa etapa de mi vida, eh, sí sí me acostumbré, al principio fue un sufrimiento, te voy a ser honesta. Aprender a andar en zapatillas y que no me viera rara, <laughs> como si me hubiera quemado los pies, porque sí camino uno luego chistoso. Eh, eso fue de practicar. Exacto, bueno, aquí decían pollo quemado. <laughs> La pena, ¿no? De que hay mucho tacón, pero camina raro, ¿no? Entonces, sí tuve que practicarle, la verdad. Sí, a mí me encantaba ver a mi mamá cuando era yo chica, que usaba sus tacones, ¿no? Y ya después empiezas a ver otras muchachas, aunque estaba yo chiquita, pues las niñas maduran rápido, ¿no? Entonces, ya a los 12 años yo ya decía: "Ay, ya quiero crecer", ¿no? "Ya quiero usar tacones". Sí.
Claro, me imagino. <chuckles> Sí, como pollo emponzoñado que dicen, ¿no? A veces que dicen. <chuckles> Ah, pues como Sí. Y te ponías los tacones de tu mamá para practicar, ¿sí? Ah. <giggles> Pues que que bien, ¿no? Sí, pues tenías cómo aprender, ¿no? De tu mamá, y o si tenías hermanas o primas, ahí me imagino que, pues, practicaban, ¿no? Jugaban a a a no sé, a las princesas o algo, ¿no? Y ya, pues, se vestían de de vestidos y todo así, ¿no? Y, por ejemplo, hablando de de maquillaje y de cómo se veían en el espejo. Tú, eh, ¿tienes como darías un consejo de, em, yo voy y me pre me pongo esta prenda, y si no me gusta, me la quito, o sea, cómo le haces para estar seguro cuando vas a a salir y y, pues, escoger un un, bueno, un outfit para que te guste y te sientas segura?
Sí, sí me lo robaba. <laughs> Las medias. <laughs> Claro, el maquillaje. <chuckles> No, sí, es eso de que parece, este, pasarela. E es algo parecido, entonces, sí de esa: "Ay, no, esta me veo más llenita". "No, esta no me gusta, me veo más escurrida". Entonces, sí, sí pasaba un rato, este, cuando eran eventos particulares, sí, sí pasaba un rato. Y si no me gustaba nada de ahí, pues ahorrarle, no, no, no, esto no, algo nuevo. Este ya lo vieron, entonces, <laughs> el repetir también era otro tema ahí.
<chuckles> Sí. Claro. Sí, sí. Sí, no, ahora es lo que te iba a decir, ¿no? Por ejemplo, eh, ahora ya las personas no quieren repetir, ¿no? Quieren ponerse como, eh, diferente ropa. Ahora más con las redes sociales que, bueno, ya tengo una foto con ese vestido, o con esa ropa. "No, m v me van a ver y ya en la subí a unas redes sociales, ¿no? Lo que sea, al Instagram o al Facebook". Eh, pues ya, pues piensas, ¿no? Y dices: "No, me tengo que poner otra ropa porque esa ya me la vieron". Entonces, ya no es de que antes que no existían esas esas redes sociales, pues nadie te veía más que las personas en la fiesta, ¿no? Y ahora, pues puedo poner la misma ropa, pero pues como va a estar la misma persona, y ya me vio en las redes sociales pues ya no me la puedo poner, ¿no? Entonces, si has cambiado un poquito la manera de vestir, me imagino.
<chuckles> Sí. Claro. <chuckles> Exacto. No, radicalmente, a como yo fui en ese momento de mi vida que era mucho más joven, eh eh, sí me fijaba mucho en esos detalles, me importaba demasiado. Bueno, en mi tiempo de juventud no había tanto lo de las redes sociales, fíjate, sino, no sé por qué razón se acordaban del vestido que habías traído hace un año, ¿no? <chuckles> En una fiesta de trabajo, por ejemplo, así que memoria tienen. Ni yo me acordaba, ¿no? Entonces así s supermemoria. Entonces, técnicamente, en ese tipo de eventos anuales, pues sí ahorraba para mí outfit, o sea, decía: "No, no puede ser el mismo vestido el año pasado, porque todos van a saber que ya lo llevé". Entonces, te importa mucho el qué dirán en ese mome ah, bueno, a mí sí me importaba en ese momento el qué dirían los demás.
<laughs> Se acordaban todavía. <giggles> Ajá. Sí, no, pues ya. Sí, me imagino, la verdad que, pues sí, cuando uno está joven, pues quiere pues sentirse bien seguro, ¿no? Y a lo mejor impresionar, o, quedar bien con las otras, eh, chavas, ¿no? De que, ay, ella va a ir así con este vestido, y yo también tengo que ir con este vestido, ¿no? Y, pues sí, la verdad, eh, ahorita hablando de eso, por ejemplo, eh, eh, ¿qué recomendarías tú a alguien, eh, para comprarse una ropa que le guste, pero sin gastar tanto dinero?
<chuckles> Sí. Pues mira, hay muchas opciones, o sea, están las redes sociales, como comentabas, eh, bueno, yo regularmente lo que hago ahora es, eh, buscar ropa cómoda, presentable, pero hay muchas aplicaciones, o, por ahí hay muchas opciones donde tú puedes ver qué ropa te favorece más. Porque a veces te quieres poner algo tu figura, pues, todas somos diferentes completamente. Entonces te puedes ver, he he hermosa, e e e con tu gusto muy particular, pero buscando algo que te que realce tu figura, ¿no? Que te haga sentir más cómoda, segura, que no estés ahí de: "Ay, me estoy ahogando", o sea, el pantalón te queda súper apretado. O sea, no se trata siempre nada más de gui seguir la moda, ¿no? O sea, decían una frase: "De la moda lo que te acomoda". Entonces, buscar ese tipo de aplicaciones donde te den sugerencias de tipo de vestidos según tu figura, yo creo que eso sirve bastante. Bueno, sí lo he hecho últimamente, te sirve bastante. Ya vas, buscas y ya ves algo que oye: "Yo quiero algo así", ¿no? Ya llevas hasta la foto. "Mira, yo quiero algo parecido aquí", ¿no? Y eso mira, te hace sentir segura, p te sientes más cómoda. Digamos, como mujeres hay cosas que no queremos resaltar definitivamente, sin tener que llegar a la faja, ¿no? Porque la faja es otro sufrimiento, entonces
Sí. Oh, muy bien. Sí, la verdad. Exacto. Exactamente, sí, no. Muy bien, la verdad, muy buena opción. Claro. <chuckles> Sí, la verdad. <chuckles> Sí, porque no andas a gusto con eso ya, nada cómodo.
<chuckles> Ay, no puedes comer, la verdad, eso creo que es lo más triste. <laughs>
Me imagino. Sí, sí, u más bueno, va a una fiesta uno y, pues, quieres comer, ¿no? Eh eh pues, claro, ir bien vestido, pero, pues, también hay hay veces que uno va a comer porque es que hay comidas muy ricas, o, esas aperitivos, lo que sea, ¿no? Entonces tienes que disfrutar la fiesta, y pues si vas con faja, pues, andas muy apretada, ¿no? Entonces sí tienes que escoger una ropa que estés cómoda también, ¿no?
Ujú, pues digo, puede ser cómoda y puede ser presentable, ¿no? O sea, puedes ser tú, no tienes que sacrificar. Bueno, en mi caso que ya busco la comodidad, digo, ya a estas alturas ya quiero estar cómoda. Lástima que no puedo ir de pants, pero digo, cuando no se puede, pues, buscar la mejor opción, ¿no? Que se ac amolde a, bueno, a mi nuevo gusto, a mi nueva necesidad de de buscar de de sentirme, se segura, pon tu si ya ya no es algo como que antes me importaba mucho, ahora ya no me importa tanto, pero, pues, por cuestión de de imagen, pues sí lo hago, ¿no? Porque es algo que me decían: "Tú vístete según la ocasión", es algo que se quedó grabado, creo que desde que era yo niña, ¿no? Entonces de que te tienes que vestir según la ocasión, ¿no? Entonces e es algo que sí ya tengo muy plantado. Entonces ahora no sacrifico este sentirme cómoda, sentirme segura, porque, pues, como mujeres somos eso de sentirnos seguras. Entonces buscando ese tipo de de cosas, de buscar una ropa que se amolde a tu figura, que resalte lo mejor de ti. Un maquillaje práctico, ya ves que de hecho más práctico ya no me ya no es de que te tardas las 2 horas, ¿no? Así que la mascarilla, y que sí lo hice en su momento. Entonces, ahora maquillajes que ve ve he visto, digo, yo he visto muchos tutoriales <chuckles> de maquillaje, digo: "Ay, en 5 minutos, guau", o sea, yo buscaba esos maquillajes de 5 minutos, no soy de mucho maquillaje, pero parece mentira, una una pintadita de labios, un una pequeña base, unos ojitos bien pintados. Mira, no pides más, te ves bastante natural y bien. Entonces, sí, buscar cosas, pero en mi gusto ya es buscar cosas prácticas, cómodas y que realcen, eh, tu figura.
Claro. <chuckles> Claro. Sí, me imagino. <chuckles> Que los ojos y todo. Claro, resalta. Claro, la verdad. Y ahorita que estás diciendo del maquillaje que te hace sentir segura. Por ejemplo, a veces que, eh, tú eliges ponerte u a una ropa cómoda, a lo mejor un vestido, eh, un pants, a lo mejor, pero si le cambias, por ejemplo, el peinado o el maquillaje, ya eso cambia, y te hace sentir me segura, me imagino, ¿no? Eh, a lo mejor más presentable, o algo así.
Claro, fíjate que sí, a una le parece mentira, digo, algo tan simple como comentas, de peinarte a la mejor diferente. Ay, no sé como que te sientes que el sol brilló más fuerte, ¿no? Entonces, <chuckles> que el sol te sientes hasta incluso que vas al mercado y y y y sientes que te notas, ¿no? O sea, a la mejor hiciste un cambio bien pequeñito, como unos aretes, por ejemplo, a lo mejor diferentes. Te pintaste los labios así, igual no te pintas más más que los labios, y te enchinas tus pestañitas, se hace sentir muy, te hace sentir más segura. Fíjate que la gente lo nota. Incluso hasta hablas hasta eres más sociable a veces.
Sí. Claro, claro. Sí. Exacto. Sí, sí, la verdad y O te voltean a ver más, o te preguntan más cosas las personas, o o igual también pues te sientes más segura, ¿no? A donde tú vayas. Si por ejemplo te falta ¿no te pasa que si te vistes de un color, eh, te sientes como, eh, más más viva, o de que sí te pones por ejemplo un negro, ¿no? A lo mejor más triste o algo así que te cambie, cambiar de color a veces.
Sí, definitivamente yo creo que el humor también tiene algo que ver en elegir tu tu ropa. <chuckles> Si te amaneces como muy contenta: "Ay, descanse, soñé superbonito", y como que eliges, ¿no? Entonces también a veces debes motivarte, no nada más es cómo estés de humor, ¿no? Entonces, a la mejor si me pongo un tono más cálido, me siento más contenta. Entonces todo eso te va motivando y te sientes segura. Entonces, la verdad, lo que ve la gente es tu seguridad, no tanto la ropa que traes ni el maquillaje, es que tú te sientes bien contigo. Entonces, yo creo que eso es lo que tú reflejas.
Sí, la verdad. Claro, la verdad. S s sí. Eso, la verdad, es muy importante, y qué bueno que que lo comentaste ahorita, la verdad, eh. Y qué bueno que, pues, tú lo vives, ¿no? Y y pues lo me imagino que lo pones en práctica todos los días, eh. Y la verdad que muchas gracias por contarme, pues, toda tu experiencia, y cómo te tienes prendas que te hacen sentir segura, y y pues cómo lo lo lo portas, ¿no? Tu tu ropa, que es lo que hace también la diferencia.
Claro. <giggles> Ay, pues, gracias a ti, gracias a ti por escucharme, y por y por regalarme un poco de tu tiempo.
Gracias la verdad, igualmente.